अ, ज़रूर अ, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं कहीं न कहीं और मेरा मानना है कि क कोई माता-पिता जानबूझकर किसी बच्चे की मतलब बुरा नहीं चाह रही उनको उन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन अ, मतलब अच्छा रहे। ओ यही हो वो ए, वो, वो उनका मतलब रहता है लेकिन दे देखिए आप दबाव अगर डाल रहे हैं कहीं न कहीं तो आप उनकी खुशी अ और उन्हें डिप्रेस्ड कर रहे हैं। वो है और मैंने आजकल देखा है अगर आप आजकल बच्चों को अगर आप ज़रा दा दबाव कर रहे हैं तो। आजकल के बच्चे इतने सेंसिटिव और इतने अ, मतलब क्या बोले मतलब इतने सरफिरे हैं, नहीं-नहीं सरफिरे हैं। अ, सही में सरफ़िरे हैं कि वो या तो वो अपनी डायरेक्ट अपनी जान ले ले रहे हैं या तो अपने माता-पिता की जान ले रहे हैं। अ, एक छोटा उदाहरण देती हूँ। अ अ, मैंने देखा है हाल ही में नोएडा में हुआ स नोएडा या फिर कहीं अ, यूपी साइड ही हुआ है। अ, वो बच्चे को मतलब उसके माता-पिता उसे इंजीनियरिंग के प्रे लिए प्रेशराइज़ कर रहे थे, वो 1-2 बार सुना उसने तीसरी बार उसके सर फिर गया उसने अपने माता-पिता को ही उड़ा डाला दुनिया से।
हाँ, बिल्कुल भाव अच्छे होते हैं उनके कहीं न कहीं बिल्कुल। क्या बात! सही ब पैंपरिंग ऊपर <laughs> सही कहा ये शब्द बहुत अच्छी बात है, सही बात है। हाँ। हाँ, सही कहा यार सच में। जी। जी। <clicks tongue> <sucks teeth> ओहो! वैसे सुना तो मैंने भी था ये और आप सही कह रही हैं बिल्कुल कि आजकल कुछ नहीं पता और बच्चे जो हैं सोशल मीडिया के चलते थोड़ा बिगड़ भी रहे हैं। उनके अंदर गंदी आदतें आ रही हैं, दिमाग खराब हो रहा है उनका और सरफिरे तो हो ही गए हैं बहुत ही अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और सच में आपने बहुत अच्छे-अच्छे अपने विचार भी साझा किए और काफ़ी अच्छा संदेश भी दिया है। बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके तो आज के लिए धन्यवाद।
तो ऐसा हो रहा है। जी। वो होता है। जी। जी। <laughs> दैस अ जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे अपने विचार साझा करके तब तक के लिए धन्यवाद। जी।
जी, बिल्कुल।